Então, isso para você não é um defeito, não é uma coisa que incomode não que seja um defeito, você entendeu? Mas tinha que puxar um pouquinho dessa brasilidade para ficar mais leve as coisas.
Hum. Sim, hum. É verdade, é verdade. Eu adorei isso que você está falando porque eu eu não nunca pe É.
Por que o problema vai sempre ter. O problema vai ter, as contas vão existir. Isso aí é a vida. Mas a vida levando sendo levada com mais leveza
Uhum. É verdade.
fica melhor para todo mundo. Para você e para quem está em volta.
Nos É verdade. Olha, eh, eu nunca pensei nisso que você falou de, hã, conversar com pessoas, não tanto do meu círculo familiar e perguntar: "Olha, como você me vê?". Eu nunca, nunca pensei nisso.
Hã. Sim. Isso. Talvez surta um efeito, sabe? Talvez a a forma porque tem a forma que você se vê, que a sua família se vê, e que as pessoas de fora te veem.
Sim. É. Sim, sim, verdade. Is
Para você fazer um equilíbrio para o seu bem.
Hum. É. Sabe eu
Você, estando aberto para isso, é muito bom.
Uhum. É. Eu eu lembrando também de tudo isso, eh, eu lembro que eles eram muito cobradores, né, os mais velhos principalmente, então é, eu a
Sim, sim. Não era por mal, era o traço.
Não. É.
E e imagina, os alemães eles viveram, uma um momento muito dramático. E eles carregam também uma dívida com o mundo. Pessoas em atualmente eles são assim.
Uhum. Sim. Também. É verdade.
Então ficou tudo muito pesado, tudo que aconteceu é muito difícil de ser. Não não tem como esquecer.

<laughs> Que lindo. E o brasileiro não desiste, o brasileiro é otimista, é batalhador, dá risada mesmo mesmo num hum, com problemas e e e e e é criativo, ele pensa fora da caixinha, como a gente fala. Então assim, eu acho que eu sou uma mistura dos 2, mas no meu caso
Mas é isso. É. E que Uhum. Mas tá precisando pender mais pra sua brasilidade, talvez seja isso que a sua esposa cobre, entendeu?
<laughs> Aham. Sim. Talvez. É verdade.
Porque o brasileiro por outro lado tem muita coisa de falta de responsabilidade, falta de não ter a assim apego às raízes, por várias coisas. Também. É, porque a vida não pode também ser levada só na na flauta.
Uhum. Tá. Uhum. Sim, é. Na f na flauta, como dizem no Brasil. E o que acontece no meu caso é que a a minha influência foi, hã, 100% alemã, do lado da minha mãe e do lado do meu pai, os 2 eram alemães. Então, a a o o a eu absorvi a brasileiri brasilidade, eh, na escola, com os amigos, com as namoradas, né.
Né? Uhum. Exatamente. Na escola, claro, depois foi crescendo com os amigos, com o trabalho. Por isso que eu te sugeri, por exemplo, pra talvez surtir mais efeito, eh, você conversar, como eu te falei, com o gerente do seu banco, perguntar: "Como você me vê?".
Hum. Sim. Hum, entendi.
Ele fala assim: "Olha, eu acho você um chato viu."
<laughs> É, é. <chuckles> É. Ah, você fo "Olha, as pessoas falam isso, que eu sou muito s sério, você ma ma matou a charada".
Eu acho você você é muito sério. Até porque, sabe Exato. Tá vendo? Tá vendo? Porque às vezes, ah, sabe aquela frase, né: "O santo de casa não faz milagre". Às vezes, a pessoa de casa falando
Aham. É.